Yani şöyle, annem aslında, eee, yemekleriyle ünlü bir insan ama, eee, bazı yemekleri babam çok daha iyi yapıyor. Eee, belki de bilmiyorum, çocukluğumdan beri Kilis tava’yı babam hep yaptığı için, eee, bana daha lezzetli geliyordur, alıştığım bir lezzettir o. Hani annem yaptığında farklı geliyor olabilir. Eee, belki de çocukluğumdaki anılar canlandığı için daha lezzetli geliyor.
Evet. Hı hı. Süper. Olabilir. Evet. Harika. Eee, peki bir şey soracağım. Bu Kilis tavayı fırına mı gönderiyorsunuz yoksa ev evdeki fırınlarda mı pişiyor?
Yok, kendi evimizde, kendi, eee, fırınımızda pişiriyoruz.
Hımm. Tamam. Eee, peki sen şu an yapabiliyor musun evde? Yapıyor musun ya da?
Ya maalesef, eee, şimdi İstanbul'da yaşarken ailem bana bu yemeği yapabiliyordu ama ben, eee, Sofya'da yaşıyorum. Şu an Sofya'da yaşarken de, eee, dana kıymayı ayrı bulacağım, kuzuya kıymayı ayrı bulacağım. Hani onları bulurum da kuyruk yağını bulmak çok zor olacak.
Hı hı. Kuyruk yağı evet, doğru, bulamazsın. Eee, şeyden kaynaklanıyor, değil mi o? Emm, hayvanlar kuyruklu değil çünkü şeydeki <chuckles> oradaki.
Ya olabilir, eee, yani o eee, kalça kısmındaki bir yağ da olabilir belki, tam o kuyruk kısmı, tamamı değildir belki ama, eee, yani Türkiye'deki gibi, eee, İstanbul’daki gibi, kasap sektörü de çok gelişmiş değil yani. Bir şeyi doğratmak bir de burada çok zor. Eee Evet, yani doğratamıyorum. Kasaba gittiğimde ilk buraya geldiğimde "Doğrar mısınız?" dediğimde suratıma baktılar ve doğramadılar.
Hı hı. Anladım. Gerçekten mi? Evet. Ne eee Ama bu senin, eee, yemek şeyini çok, u daraltıyordur, eee, zevklerini, tercihlerini, eee, çünkü hani d sen doğru ete alışıksın bir de hani <chuckles> biliyorsun etten de anlıyorsun. Eee, gerçekten kısıtlıyordur, eee, Sofya'da bu durum seni.
Hı hı.

Yani çok sık gitme imkânım olmadı ama, eee, zaten az önce söylediğime, eee, kanıt olacak bir durum var. Herkes, eee, güneydoğu turu yaparken bir gastronomi turu yapıyor, bir de ekstra bir tarihî gezi turu yapıyor. Eee, çünkü gastronomi orada güzel, yani. Adana'da Adana kebap yediğin zaman, Diyarbakır'da ciğer yediğin zaman. Eee, ben birkaç kere gitme fırsatım oldu arkadaşlarımla ve çok sık gidemiyorum maalesef. Keşke daha fazla gidebilsem.
Hı hı. I hı. Doğru. Doğru. Hı hı. Ay, evet. A! Tabii. Hı hı. Hı hı. Ama ne güzel, tadı da damağında kalmış. Yani sende bir etki yaratabilecek kadar lezzetli bir, eee, Adana kebap yemişsin, anladığım kadarıyla.
Evet. Aynen öyle. Etkisinden çıkamıyorum.
Süper. Süper, süper. Emm, bu arada d eee, do Diyarbakır'da ciğer dedin.
Evet.
Onu farklı yapan nedir? Ya, mesela, Adana'da ciğer yemekten daha farklı olmasının sebebi nedir? Gene, ustalıktır büyük ihtimalle de.
Yani, çok fazla Hı hı. Tabii ki ustalık olabilir, eee, ama, işte, mesela Arnavut ciğeri de ciğer, eee, ama çok farklı şeyler, yani, aynı üründen yapılan farklı ürünler, eee, farklı yemekler. Eee, Diyarbakır'da belki doğru eti kullanıyorlardır, ııı, ciğerini doğru pişiriyorlardır, Adana'da daha farklı pişiriyorlardır. Olabilir, yani, bir de
Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok tazedir belki. Eee, çok değil mi? Taze tüketiliyordur.
Kesinlikle, eee, veya oradaki ustalar bunda ustalaşmış, Adana'dakiler Adana üzerine ustalaşmış. Aslında biraz da marifet işi.
Hı hı. Evet. Tabii, tabii tabii. Doğru söylüyorsun, marifet işi, eee, ama, evet, bak en başından beri aklımda kalan en önemli şey, eee, kara yoluyla yaptığın seyahatler ve anneciğinin yemeklerinin buzdolabında, eee, yer alması gerçekten kulağa çok güzel geldi. Eee, ayrıca da çok lezzetli bir sohbet oldu. İştah açıcı bir sohbet oldu. Eee, <chuckles> değil mi, değil mi? Konuş konuştukça, eee, seviyesi de artacak gibi gözüküyor bunun. Eee, çok teşekkür ediyorum, eee, benimle paylaştığın için. Eee, çok keyifli bir sohbet oldu.
Hı hı. Evet, şu an acıktım. <chuckles> Hı hı.